Ah ja, stimmt. Und, äh, was für Flaschen auf was für Flaschen greifst du denn lieber zurück? Ist das eher so, ja, Plastik dann, weil Mehrweg, äh, das kann man ja auch dann wieder verwerten oder achtest du da vielleicht gezielt drauf, gar kein Plastik zu benutzen und mehr oder wenig Plastik zu benutzen und mehr Glas?
Ah, sowohl als auch, 'n bisschen gemischt. Also, dadurch, dass meine Tochter natürlich auch immer, ähm, 'ne Flasche zu trinken, so 'n 1/2 Liter morgens mit zur Schule nimmt, würde ich ihr natürlich ungern da 'ne Glasflasche mitgeben. Dann nimmt sie natürlich ganz klar so PET-Flaschen mit, diese diese 1/2- Liter-Flaschen, die passen auch perfekt in ihr Fach im Schulranzen. Ähm, aber ich trinke auch gerne mal, ähm, wirklich auch im norm also, kaufe Glas auch ganz normale Kisten dann halt mit Wasser.
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Aha. Mhm, ja gut, ne, Glas im Schulrucksack, äh, ja, da weiß, glaube ich, jeder, wie das ausgeht, wenn die 'ne Glasflasche mitnimmt. <chuckles> Das will man nicht. Ähm, ja, und äh, du hast gesagt, also, Papier, den das klang jetzt nicht so, als würdest du den, hm, oft oder schnell voll kriegen oder hast du da auch viel?
Ja. <chuckles> Mhm. Genau. <chuckles> Mhm. Äh, Papier?
Mhm. Genau, so Altpapier.
Ah. Papier ist natürlich ist zum Glück auch 'ne relativ große Box, aber Papier ist natürlich unheimlich viel, was so an Prospekten anfällt, was im Briefkasten ist. Aber ich bin jemand, ich gucke ganz gerne durch die Prospekte auch durch und richte mich dann natürlich auch so 'n bisschen beim Einkaufen dran. S ähm, ich weiß, dass viele Haushalte, die haben natürlich so Schilder dran: „Bitte keine Werbung einwerfen.“ aber die möchte ich eigentlich schon ganz gerne haben, die Prospekte, ähm, weil d man da natürlich auch so 'n bisschen guckt, so diese ganz klassischen Discounter, was ist gerade im Angebot, was könnte man vielleicht sonst noch so gebrauchen? Und ja, da fällt auch viel an. <chuckles>
Mhm. Ah. <chuckles> <giggles> Ah. Mhm. Da kann man sparen, ja. <chuckles> Okay, ja, da kann man natürlich sparen, das ist natürlich 'ne gute Methode. Ähm, und, also, wenn ich das richtig verstanden habe, also, diese Boxen, die du da ansprichst, also, du hast quasi in diesem in dieser Schubbox quasi, wo diese 2, ähm, Eimer drin sind, da hast du ja Plastik und Restmüll und
Genau. Äh, Plastik, Restmüll, Altpapier und noch so 'ne kleine, höhere Box. Da kommen immer so Batterien bei uns rein. Die trenne ich natürlich auf jeden Fall auch, weil das gehört natürlich auch nicht irgendwo in Restmüll einfach rein. Ähm, und da kommt auch Glas mit rein, wenn's 'n kleiner Behälter ist. Und und wenn ich irgendwelche größeren Behälter habe, so ganz klassisch mal so so 'ne so 'ne Dose, w wo hier äh, nicht 'ne Dose, 'n Glas, äh, Hotdogs oder irgendwie, so diese Hotdog-Würstchen, ähm, da sammle ich das extra noch mal im Keller und bringe das dann natürlich auch ganz normal zu diesen, ähm, äh, Containern, wo man's dann reinschmeißt.
Ah. Mhm. Ne. Ach so. <chuckles>